É. Então, eh, eu sempre acordei cedo e sempre gostei, gosto de ver o dia clarear, né, tenho energia total. Só que eu estou indo dormir tarde, então já não está, vamos dizer assim, e e essa equação já não está tão boa, né?
Aham. Ah, entendi. Então vo é, você precisa de dicas, tá. Eu acho que é assim, eu acho que você pode começar aos poucos, né. Você tem que fazer da sua rotina que seja um pouco agradável, né. Para você con conseguir dar, eh, continuidade. Por exemplo, você acha que tem necessidade de você quando seu gato te acorda, você já viu aqueles aquele aquela coisa de comida de gato que ele solta comida no horário?
Olha, não.
Tem um negócio de comida de gato que você programa, se se ele te chama, sei lá, 5h você falou, 5h30?
Aham.